Bien sûr, ouais. Et il y a du vent donc <chuckles> là-bas.
Il y a du côté Atlantique, il y a du vent. Côté, heu oui, tout à fait, le le nord de l'île, c'est Atlantique, et le sud de l'île, c'est Caraïbes.
Parce que tu as 2 côtés. Oui. Ah, alors, heu, Caraïbes, ouais.
Et et -et et. Et c'est radicalement différent en fonction qu'on soit de l'un ou de l'autre côté.
Alors, toi, la la la plage et l'hôtel, c'était Atlantique, donc, heu, un peu comme la Californie, en fait.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Heu, à mmh, Californie, plus Pacifique. C'est Pacifique, ouais.
Ouais. Plus pacifique, d'accord, ouais. Donc, il y des vagues en Atlantique, ouais? Des grosses vagues?
Oui. Il y a il y a des grosses vagues. Heu, la couleur de l'eau, heu, est un peu verte, bleu-verte. Hem, c'est assez profond rapidement, quand on part de de de la plage, heu. C'est heu c'est c'est c'est, mmh, c'est ce dont on a l'habitude en France. Si on va, heu, si on prend toute la côte, heu, la côte nord, heu heu, la Manche, heu, tou toute la façade atlantique, heu, française, voilà ça ressemble à ça. Donc, on est on est pas dépaysé.
Ouais, ouais. Ah oui, mmh mh. Oui,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 D'accord, c'est-à-dire des des grandes plages des grandes plages, heu, assez assez longues et
Oui, oui oui. Oui, avec du sable, heu, un peu jaune.
et et Ah ouais, et une et et une marée alors aussi?
Voilà, heu, ce genre de sable. Oui, tout à fait. Ouais.
D'accord, des poissons, des des algues, des choses comme ça?
Mouais. Ouais, ouais, exactement ça, sauf que, heu, la République Dominicaine est très à cheval sur ses sites touristiques, il y a une politique, heu, écologique assez prononcée. Donc, on trouvera, hem, sur tout ce qui est touristique, on trouvera jamais une plage sale. S'il y a des algues, elles seront ramassées le matin. C'est systématique.
C'est bien, ça. Waouh, génial!